Sí, fíjate que antes siento que yo no era tan, no dependiente, pero no usaba con tanta frecuencia las redes sociales. Siento que en este momento de mi vida ha sido donde más lo he he utilizado. Antes, yo, pues, igual me mantenía muy ocupada, pero, eh, tenía como muy muy impregnada la mentalidad de de no quiero vivir a través de una pantalla. Entonces, o borraba mi Instagram con mucha frecuencia, y pasaba meses sin usarlo, tampoco tenía TikTok, o sea, lo desinst lo desinstalaba, y podía estar desconectada de las redes sociales con muchísima facilidad. Pero lo que sucedió es de que, de hace unos meses, eh, me mudé a otro país, y empecé una relación a distancia con mi novio, ¿no? O sea, pasamos de vernos todos los días a estar a la distancia, y yo siento que eso, de una manera como implícita, hizo que empezara a utilizar muchísimo más las redes sociales para mantenerme en contacto con él. Entonces, ahora sí las dejo de usar como que como que en ese momento, los primeros meses donde era más difícil, yo sí se sentía como un alivio, ¿sabes? El utilizarlas, porque me ayudaba a estar en contacto con él, pero también a ver que hacían mis amigos, a sentirme conectada con con mi círculo social que dejé en mi país. Y, entonces me volví más dependiente, y cosa que no me había sucedido antes, ¿no? Y siento que esta parte ha sido complicada porque, por ejemplo, en TikTok que tengo racha, ¿no?, tengo racha con mi novio y digo: "No lo puedo desinstalar porque voy a perder la racha", cosa que antes no tenía porque lo veía todos los días.
Ujú. Ya. Okey. Okey. Ah. Ujú, ya. Ujú. Ujú. Oh, claro. Claro, claro. Ujú. Ya, ujú. Ujú. Cierto. Ujú. Ah. Ajá. <chuckles> Okey. <chuckles> Claro, claro. Perdona, ¿qué significa racha?
Fíjate que racha es cuando te mandas video todos los días, al menos un video al día, y entonces vas teniendo como, ¿qué te digo? O sea, como este conteo de los días que que llevan mandándose videos, entonces se vuelve como esto de no puedo perder los días, ¿no? Porque, eh, ya la perdí una vez, sí. Ya la perdí una vez, pero
Ya, okey. Ajá. No, ¿en serio? ¿Cómo una? Okey, ¿es como una competencia?, ¿algo así?
Sí, como una compe como como decirte, no sé, un un récord, algo así. Porque ahorita tengo como doscientos sesenta sí, algo así. Y y puedes ir como muchos muchos lugares, dependiendo el el la cantidad de de racha que tengas, por ejemplo, yo tengo 267. Sí, en algunos restaurantes te dan como como puntos para poder canjearlos en comida o cosas así, pero depende de las promociones que hagan, y si y si utilizan esta como dinámica, ¿no? Pero es más que todo como racha para saber que estás como en contacto o mandándote videos con tus amigos.
Okey. Ya, okey. ¿Hay un premio al final? Ah. ¿En serio? Ah, guau. Ajá. Ah, okey, okey. Ah, okey.